Ah hah Ah hah, eee, video call, aku jarang lagi video call sama dia kenapa ya? <laughs> Baru sadar. <laughs> bener aneh juga kenapa ya aku jarang video call sama dia, ya cuman, eee, kirim-kiriman video lucu sih yang pertama itu, itu selalu terjadi iya gitu karena, eee, eee, level level bercandanya kita ada di level yang sama kebetulan gitu. Jadi cukup nyambung ya, gitu, heeh, kalau mau ngespam-ngespam video lucu doang sih cukup, eee, nyambung. Terus yang kedua, mmm, karena sama-sama berteman di sosial media juga gitu kan, jadi saling tahu tuh update-update, eee, postingannya dia gitu di Instagram story gitu. Salah satunya mungkin kalau ada keluarganya yang ulang tahun atau bahkan kalau dirinya sendiri yang ulang tahun sih aku udah hafal ya <chuckles> tanggalnya cuman, kalau ada anak-anaknya yang ulang tahun itu tuh, jadi, eee, aku bisa, eee, ikut ngucapin juga gitu. Itu juga menjadi eee, ini ya, maksudnya menjadi salah satu teknik untuk tetap menjalin silaturahmi lah gitu.
Wih pasti. <laughs> Ya kan. <laughs> Mhm, mhm. <laughs> Satu frekuensi ya. Eee, oke oke oke, mmm. Mhm. <chuckles> Oke. Oh, iya. Mmm, oke oke oke.
Jadi, eee, tetep ngucapin siapa yang ulang tahun, baik dia atau keluarganya gitu kan ya sama, eee, tetep ketemu juga sih kita biarpun setahun tuh paling satu atau dua kali aja gitu maksimal dan di saat dia mhm, jadi
Hmm. Oh, tetap tetap meluangkan waktu untuk ketemu langsung ya, Kak, berarti?
Oh tetep tetep. Pasti dia ada balik ke sininya sih, ada balik ke Indonesia nya gitu. Dan di saat H minus berapa dia sebelum balik tuh dia sudah sangat terschedule tuh, <laughs> hari-harinya gitu kan ya. Nanti kamu ketemu sama aku hari ini jam sekian gitu ya. Wah, gitu karena kan dia nggak lama ya. Iya karena dia kan nggak lama tuh balik sini, jadi bener-bener harus udah ada porsi-porsinya tuh, yang dengan ideal lah porsinya gitu. Jadi ya gitu, kalau ketemu ya ya senang banget sih gitu. Jadi banyak ngabisin waktu bersama banget juga tuh kalau ketemu kita. Aku ajak kulineran segala macam. <chuckles>
Mhm, aku tau tetepmya, mhm. Mhm, <laughs> wah. Oh, sampai segitunya ya, Kak. <laughs> Mhm, heeh. Hmm, iya sih betul betul. Oke. Hmm, oke berarti ah, wah mantap. <laughs> Oke oke oke, nah tapi, Kak, eee, balik lagi mungkin ya ke momen waktu misalnya, mmm, harus berpisah nah, itu gimana, Kak, cara, Kakak, untuk berdamai dengan diri sendiri? Biasanya kan kita tuh kayak merasa kayak, "ah, kok gitu sih" kayak susah gitu loh, Kak, awal-awalnya gitu, menurut, Kakak, gimana tuh?
Mmm. Oh. Iya. Ya.

Eee, momen berpisah, sebentar aku inget-inget, eee, oke. Eee, aku tuh sebetulnya sudah merelakan merelakanya itu di saat dia, eee, dilamar sih, lebih tepat mhm.
Mmm. <chuckles> Wah, Udah udah ya, Kak, di pada saat itu. Heeh.
Udah udah. Jadi pada saat persiapan persiapan dia mau nikah kan, kayak ngurus surat-surat segala macamnya, karena kan dia nikahnya, eee, sama orang asing ya, gitu kan. Ya jadi, eee, banyak ha betul, ada banyak, eee, dokumen legalitas yang harus diurus, itu kan aku bantu nemenin juga gitu. Kayaknya mulai dari proses itu tuh, aku udah secara tidak langsung tuh, aku udah ngelepasin. Karena itu tadi, aku adalah tipe orang yang b begitu ada temen deket aku yang mau nikah, aku udah tahu nih, aku udah nggak masuk ring satu prioritasnya dia lagi sih, seperti itu. Dan dan butuh proses.
Mhm. Oke. Mmm, WNA gitu, mhm. Mmm. Iya, Iya ya, wow, heeh, udah mulai udah mulai udah mulai ini ya, melepaskan lah ya, Kak, biasanya gitu. <clears throat> Mhm.
Betul betul, betul, gitu. Jadi, nggak cuman pada saat dia pada akhirnya pindah keluar, justru dari sebelumnya itu aku udah udah pelan-pelan sih, ngelepasin sih, gitu. Sedih nggak? Sedih sedih lah gitu, dia tahu kok, pas pas dia cerita, eee, aku dilamar menikah segala macem, terus dia nanya, "Kenapa sedih?" "Ya pasti kan nanti jarang main!" Aku bilang gitu kan.
Mmm. Mmm. Mhm. Iya iya, pasti pasti Kak, pasti, aduh.
Pasti, kayak, "Ya elah, enggak lah, masih tetep ini, cuma paling, ya kalau lagi balik aja," "Iya itu kan jarang!" Aku bilang gitu. Terus ya udah, jadi dia nggak tahu sih, itu sedihnya tuh di awal, dari bahkan sebelum dia pergi, gitu.
Hmm. <laughs> Betul betul. Mmm, oke oke. Nah, tapi aku penasaran, tadi kan kan Kakak sering kirim video lucu kan, Kak, kalau kirim foto-foto masih sering nggak sih, Kak, tuker-tukeran? Misalnya kayak, oh aku lagi di acara ini, kamu, mmm, aku lagi di dia juga ngirim sebaliknya, itu masih sering nggak, Kak?
Aha. Aha. Nggak, paling itu kita taunya dari postingan masing-masing aja.
Nggak, Kak? Oh, bar baru di postingan masing-masing ya, Kak, di sosial media tadi ya, oke oke. Oke, nah terus, Kak, terakhir nih ya, aku mau nanya sama Kakak, apa sih, Kak, tips, mmm, untuk menjaga hubungan jarak jauh itu tetap dekat dan, ya tentunya berjalan lah, komunikasi tadi dengan baik, kunci salah satu deh, kuncinya apa?
Heeh, betul sosial media. Aha.

Wow oke, eee, kebetulan aku ada beberapa sahabat yang memang, eee, ka karena, pekerjaan atau bahkan yang kayak tadi kamu sebutin gitu ya karena keluarga atau udah nikah itu jadi, harus berpisah atau menjadi lumayan jauh nih jaraknya ya karena, eee, pindah nggak cuman ada yang pindah kota tapi ada yang pindah negara juga gitu ya.
Mhm. Oke, mhm. Mhm. <chuckles> Wow iya iya iya, mhm.
Nah, eee, mungkin aku kasih contoh salah satunya sahabat aku yang lumayan, eee, awet, karena ketemu sama dia udah dari TK gitu jadi
Bet heeh, oke. <laughs> Wah serius, Kak? <chuckles> Aduh aduh aduh, oke lanjut, Kak.
Heeh, serius serius dari TK gitu, eee, sampai akhirnya, mmm, awalnya itu sempet oh awalnya itu sempet pisah kota karena dia sempet, eee, base di Bali gitu sedangkan aku tuh posisi di Jakarta gitu, nah, eee, tapi waktu itu tuh sementara doang, eee, habis itu dia sempet balik Jakarta lagi, eee, terus udah mulai menjalin hubungan sama calon suaminya sampai akhirnya, nikahlah mereka gitu nah pada saat nikah, eee, dia memutuskan untuk, eee, nggak bekerja lagi dan, eee, ikut ja sama suaminya jadi, eee, pindah deh ke luar negeri gitu pindah ke luar negerinya lumayan, eh, waktu itu awalnya Singapura, heeh, tapi cuma aku sekarang udah pindah lagi sih gitu, udah pindah negara yang lain-lain cuma maksudnya bukan balik ke Indonesia tapi.
Mhm. Oke. Oh iya. Oke, mhm. Jauh ya. Mmm. Nah oke. <chuckles> Oke oke nah menurut Kakak apa sih Kak hal yang paling susah waktu harus jaga hubungan pertemanan itu dari jauh gitu?

Eee, sedih pasti lah, sedih banget. <laughs> Sedih banget, Kak, karena yang yang bikin sedih bangetnya ini tuh sebetulnya sih, eee, nggak nggak bukan yang sedih banget pertama kalinya aku berpisah sama dia ya, dalam artian, eee, kenapa aku temenan sama dari TK eh, dari TK sama dia ini awet karena bener-bener yang 1 s eh 1 TK, 1 SD, gitu kan ya, terus rumahnya juga nggak jauh, gitu loh, tapi bukan tetangga deket juga.
Iya masih. <laughs> Aduh. <chuckles> Mhm mhm. Mhm. Mhm, wah! Beneran temen temen masa kecil ya, Kak, jadinya kan? Mhm.
Iya iya emang teman dari kecil sih. Kalau masa kecil kan berhenti di masa itu ya. Jadi kayak, ini beneran beneran teman dari kecil gitu. Terus rumahnya juga kebetulan nggak begitu jauh ya satu sama lain gitu, eee, sampai kuliah bareng lagi gitu. Jadi, mmm, pada saat yang dia pindah keluar kota pertama itu sih udah lumayan sedih ya sebetulnya biarpun sempet balik lagi tuh ke Jakarta heeh, tapi pada akhirnya dia pindah pindah keluar itu kayak yang apalagi waktu itu kan keputusannya karena nikah ya gitu kan, karena yang mana nih pasti akan, eee, di pikiranku kan wah ini akan akan selamanya nih berarti nih, gitukan kalaupun ada bisa ketemu nih ya bonus-bonus aja lah gitu karena kan memang sudah direncanakan gitu. Ya gitu deh jadinya, sedih banget iya kehilangan banget iya.
Betul betul. Oke. Mhm. <laughs> Jakarta sama-sama di Jakarta iya, oke. Mhm, oke, mhm. Heeh, iya iya iya. Betul. Oke oke. Oke. Kalau sekarang eee, kalau sekarang, Kak, siapa sih yang biasanya lebih dulu memulai komunikasi atau ngasih kabar nih, Kak? Masih sering gak sih kabar-kabaran gitu? Mhm.
Oke. Masih kok, masih, <laughs> sampai sekarang, eee, nggak ada siapa duluan siapa duluan juga sih, gitu jadi misalkan memang ada, eee, keperluan yang pengen ngobrol secara langsung tuh biasanya, eee, baik aku atau dia tuh bisa langsung chat aja gitu kan pribadi, heeh.
Mmm. Mmm. Oh, iya iya, masih masih dekat banget lah berarti ya, Kak?
Masih, cuman kalau yang lebih seringnya lagi sih paling kayak kirim-kiriman video lucu itu tuh kayaknya hampir setiap hari masih terjadi deh sekarang.
Mhm. Eee, itu melalui media sosial, Kak, Instagram ya biasanya?
Mhm. Betul betul sekali Instagram ya. <laughs>
Nah Nah, terus menurut, Kakak, nih ya, Kak, kan dengan tadi ya kan sudah berjauhan gitu kan masih penting nggak, Kak, un lebih penting untuk jaga intensitas komunikasi atau lebih ke kualitas obrolannya nih kadang yang lebih di highlight?
Mhm. Iya.